Ah c'est sympa! D'accord. Ah c'est original, c'est vraiment des choses c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça, mais oui, oui, c'est une bonne idée! Ah oui d'accord, OK, bon.
<laughs> Ça permet d'être synchro sur des choses, heu, pour lesquelles voilà on peut on a pas la chance de pouvoir partager un vrai repas en face, eh beh, on se dit: «Bon beh, heu, cette semaine», faut l'organiser en avance, hein, parce que selon les dispos: «Vas y cette semaine, on se prend soit le petit déj, heu, soit le le déj et heu, on s'appelle en visio» et on commande chacune l'une pour l'autre en fait.
Mmh. Ah oui d'accord, ah c'est rigolo, c'est vraiment intéressant et est-ce que, hem, du coup, heu heu, enfin, heu, c'est resté vraiment que vous 2? Ou est-ce que vous alors tout je crois que tout à l'heure tu évoquais le fait que tu as connaissais quelques membres de sa famille, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi?
Oui! Tout à fait. Ah oui oui oui oui, elle a le numéro de de ma mère, de mon frère, de ma belle sœur, de ma tante heu. Heu, c'est vraiment, heu, à part entière. La la der la dernière fois je lui faisais part d'une interrogation où je lui disais, hem: «J'aime pas, heu, cette distance» parce que, heu, des fois j'ai pas de nouvelles pendant 2 semaines et je lui dis: «J'ai peur qu'un jour il t'arrive quelque chose et que je sois pas au courant, ou en retard» et heu, elle me dit: «Non mais, heu, rassure toi» elle m'a dit, heu: «J'ai prévenu, heu, ma nièce d'avance» puisqu'elle a une nièce qui a 15 ans «en lui disant, heu: "Le jour où il m'arrive quelque chose, tu la préviens en priorité"».
Ah oui, c'est vraiment, heu, d'accord. Mmh. D'accord. Ah oui, c'est vraiment, hem, remarquable cette, heu, cette, heu ah voilà! C'est ça! Je pense que c'est un bon résumé de de de votre relation! En tout cas c'est vraiment, heu heu bah ah j'allais dire original, mais c'est de vr dans le bon sens du terme, hein! C'est vraiment, heu, ouais c'est peu commun. Voilà et c'est très intéressant de de de de savoir que ça puisse, heu, se faire et s'entretenir surtout. Merci beaucoup. <chuckles>
C'est mon âme sœur féminine. <laughs> Ouais. <chuckles> Et oui, il faut. Avec plaisir, c'était un plaisir pour moi en tout cas de parler de ça!